Sì, esatto, cioè loro volevano mettermi a confronto con la figlia che appunto è il mio ragazzo è un po' più grande di me, quindi la figlia che ha la mia età <tsk> e quindi loro mi mettevano a confronto con lei, ma questo confronto nessuno gliel'ha chiesto, cioè hanno fatto da solo da soli, così. Però, ci sono state anche altri casi in cui magari mi sono sentita, uhm, giudicata, uhm, magari scelte sai, non scelte di vita perché è sbagliato, però nel modo in cui magari io tenevo la casa, perché io sono una persona estremamente pulita, forse maniacalmente, ne sono consapevole. E, mhmm
Sì. Certo, okay. <laughs> Okay, sì. Mh-mh. Ah. Sì. Ok Sì. Okay, va beh dai, la consapevolezza è sempre il primo passo, comunque. Uh, sì, certo.
Esatto, cioè io lo so, lo so. Loro mi hanno sempre molto spesso giudicata per questa cosa e anzi ti dirò la verità, se avessero tenuto la casa un minimo pulita come la tengo io, non mi sarei presa la cistite a casa loro e vabbè, l'ho detto.
Mh. Okay. Ma <chuckles> beh ci sta assolutamente, è lecito. Ma senti un po' sono curiosa, quando tu dici che ti sentivi giudicata da loro, era principalmente dici una tua impressione perché magari nei loro modi di porsi, linguaggio corporeo, espressioni facciali, oppure era un giudizio che esternavano, proprio anche esplicitamente, eh, quindi verbalmente?
Mh. No, era un giudizio che verbalmente esplicitavano su certe cose, tipo allora non non è che dicevano proprio: "Ah, sei", per esempio come si vuol dire, "Sei un cal mhmm, sei s non sei all'altezza magari di come noi giudichiamo nostra figlia", però lo facevano capire. Per esempio io facevo un esame, prendevo un buon voto, dicevano: "Eh, però Giusy quest'esame l'ha fatto tempo fa e ha preso 30 e lode". E tipo io, e t e tipo tu li guardi e fai: "Okay, è o piace"
Mh-mh. Sì, no, no, in Mh-mh. Erto. Ho capito, eh certo. Mh, eh, in modo un po' subdolo praticamente, no, mh.
Esatto, però tu lo capisci che loro ti stanno mandando, diciamo, la frecciatina.
Mh sì, sì, effettivamente. E senti un po', tu come hai gestito questa situazione? Prima comunque mi stavi dicendo che, ecco, ehm, è capitato che tu chiedessi quando mi facevi l'esempio, no, di, ehm, la sua faceva la domanda al compagno, a gli avessi esternato questo questo tuo fastidio, però, ehm, è solo a lui che l'hai esternato o hai fatto anche il passo successivo, magari di avere la conversazione proprio con loro, i diretti interessati quindi?
Eh. Mh.